Да, тяжело дело. Вышли в другое место, зашли, там картиночки были. Ну такие, знаешь, мутненькие. Но мы такие, но всё-таки уже как-то, знаешь, облегчает дело. Ладно, мы смотрим на картиночку, там, ну какая-то водичка. Мы чё-то с помощью "Гугла-переводчика" пытались перевести. Он нам пишет, мол, там суп, э, там какой-то томат, яйцо, мы, ну, вроде таких ингредиентов нет, таких подозрительных. Заказали его, а, нам принесли, ну ты там, знаешь, я не знаю, что это за блюдо такое было, там вот чисто кипяточек, и в нём плавает вот этот томат, как и было заявлено, яйцо
Но всё-таки, всё-таки. Ага. <laughs> <laughs>
Ну какое-то очень странное блюдо. <chuckles> Ненаваристое. <chuckles>
<chuckles> Вы <chuckles> вы его съели?